Eee, beda-beda ya, mungkin kalo mis kita ngomongin kaya padel kan, ya pastinya kan, eee, jujur budget ya maksudnya, karena memang, waduh ini, eee, padel ya bisa dibilang memang aku bisa akuin menengah ke atas, sekali main mahal, raketnya mahal, bolanya bolanya juga mahal, coaching mahal. Jadi, eee, paling kadang-kadang budget, eee, kalau memang takutnya nggak bisa mengikuti, eee, boleh aja sih mau mulai, nggak ada salahnya, mungkin dia hanya main sebulan sekali nggak apa-apa, nggak ada salah juga, cuman kalau memang takutnya ekspektasi dia, dia mau sering main dan segala macem, eee, harus siap ya dengan budget-nya, itu sih.
Oh, betul juga. Mhm. Mhm. Iya. Mhm, mmm mmm mmm, oke, berarti harus clear dari a di awal juga sih ini, s menurut aku kayak mereka memang punya keinginan tapi juga harus realistis, ya. Melihat situasinya, kalau ini memang olahraga yang budgeting nya lumayan, gitu. Terus, eee, yang kamu pelajari tentang diri kamu sendiri pas kamu ngajak orang lain buat mulai hal yang baru gitu, apa sih?
Siap nggak, iya. <chuckles> Betul, iya. Bet Eee, apa ya, aku sih memang yang yang aku pelajari ternyata memang orang beda-beda kali ya, gitu ya, memang ada yang langsung mau, ada yang ada yang enggak, ada yang, eee, dengan cara persuasif tuh kayak gimana. Ya, yang penting sih aku sih, selama itu memang aku dari hati ya, peduli sama teman, misalkan ya dia mungkin nggak pernah ada olahraga gitu, ada sebelumnya, jadi terus mau jadi olahraga, ya aku terus seneng lah, gitu loh. Kalau apalagi dia jadi konsisten, gitu kan, tapi juga banyak juga yang, apa ya istilahnya, ya, nggak nggak gagal lah, gitu nggak jadi, misalkan dia ya cuman, eee, awalnya doang, gitu kan. Tapi terakhirnya nggak konsisten dan segala macam itu juga sering terjadilah, itu sih yang aku alamin, gitu.
Mhm. Mhm mhm. Oh, iya. Mhm, biasanya awalnya aja yang semangat, tapi kadang-kadang mempertahankan mempertahankannya itu ya, Bro, bener bener bener bener. Wow, ini seru banget obrolannya, aku cukup dapet, eee, banyak sekali gambaran tentang padel, khususnya, karena aku juga memang sama sekali belum pernah nyoba, makasih banyak ya, Bro, udah sharing-sharing, nanti mungkin aku bakal ngajakin kamu ngobrol yang lebih dalam lagi tentang padel juga, tapi mungkin kita sambung lain kali, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa, Bro.
Iya. <chuckles> Seperti orang gym lah. Mhm, betul. Ya. <chuckles> Eee, boleh, Mas. Sama-sama, Mas, terima kasih juga. Boleh boleh boleh, Mas. Oke, sampai jumpa. Ya. Kasih